そうですね、えっと、ま、もう発生した当時ぐらいから話してました。あの、結構もう長いこと続いちゃっているんですけれども、そうですね、ま、そうそう、え、どちらも割ともう発生してすぐ、あの、相談しましたね。特にあの、両親には、あのあの、いいっかい実家の方にまで避難したことがありまして、もうその時にすべてはい、あのうん、伝えましたね。
うん。 はい。 ああ、もう、うん、そこまでだったんですね。うん。 なるほど。後はこうね、ご自身での、その、ま、LINE とかそういった SNS も1回ちょっとね、削除されて、あの、ま、守るためにそういったこう連絡を取らないように、とら取れないようにするっていうことをされたっていうお話、機会、お聞きしましたけれども、の中でこう、ご友人との結びつきとか繋がりってどのようにこう、維持されてるんですか？
うん。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 あ、そうですね、あの、やっぱり仲間内でも、あの、あいつが LINE を消したとか、SNS を消したっていうのは、あの、後から聞いたんですが、割と話題になったみたいです。突然あの、音信不通になったので。 <giggles>
ええ、や、でもそれはそれはそうですよ。急にね、連絡取れなくなって、で、しかも大人になってしまえばね、学校とかでこう毎日顔を合わせるっていうわけでもないから、それは不安にね、いろんな人思いますよ。もちろん。
ううん、うんうんうん。 そうですよね。<laughs> 確かに。で、そんな中、あの、心配してくれていた友達は、あの、電話番号は特に変えてたわけじゃないので、あの、電話をくれたりとか、あの、ショートメールを送ってくれたりとかして、ま、安否確認と言いますか、あの、大丈夫なの？っていう連絡を、えっと、くれまして、以降はそうですね、ショートメール、もしくは電話でやり取りを、友人とは続けるようにしています。
うん。